No, perché io capisco anche <chuckles> che ansia. No, io capisco anche l'ansia di un genitore che appunto, vuole che il figlio venga seguito in una determinata maniera, lo capisco e ci sta; però a un certo punto devi anche lasciarmi lavorare, se no, come faccio? Ehm, e invece ci sono delle volte in cui ti creano proprio uno stress. E d'altra parte, la parte opposta, l'altra parte stressante sono i genitori invece che sono completamente assenti, cioè ti scaricano il bambino e ti dicono: "Senti, è tuo per le prossime 3 ore. Non voglio sapere niente, non mi interessa, no non lasciami stare." Che ci sta. Allora solitamente è meglio, però se il ragazzo ha un problema che deve per forza risolvere tipo, ehm, ci sono delle cose che deve fare per forza a casa, del materiale che ha lasciato a casa, e ogni volta tu gli dici: "Ma porta il materiale, porta le penne", che è una cosa strana.
Appollaiati. Ma no. Ma sì, ovviamente. Più che altro <chuckles> Vabbè non è meglio così? Eh. Un po' addirittura le penne. <chuckles>
Sì, arrivano senza penne, senza quaderni, senza astuccio, senza niente e dicono: "Okay." E tu gli dici: "E che cosa cosa devi fare?" "Non lo so."
Ah, bello.
E okay. <chuckles>
No, comunque non ci siamo.
Sì. E il genitore tu lo chiami e ti risponde: "Vabbè, prestategliele voi." Eh, ma non siamo un'edicola, nel senso non è quello il nostro obietti
Vabbè, vabbè, ma finché è prestare una penna ci sta, nel senso può succedere.
Sì, se 1 giorno, 2 giorni, okay, però se il tuo punto è: "Io non ho intenzione di c" allora, ti faccio un esempio molto più pratico. Ehm, quando si tratta di fare disegni di tecnologia, soprattutto per la scuola media, serve tutta una serie di materiale, ovvero il foglio giusto con la metratura giusta, con la grammatura giusta, ehm, le il determinati tipi di righelli, determinati tipi di squadre eccetera, quelli servono, no?
Mh-mh. Eh, lì non ci so eh. No, no. Esatto. Quelli se li devi portare.
Ehm, e c'era la madre di questo bambino che ci ostinava a dire: "Vabbè, ma ce li hanno gli altri compagni, fatele prestare." Ma non funziona così, cioè nel senso, non è neanche corretto. Quindi sì, questa è un po' la part
Eh, certo. <chuckles> No, ma allora il discorso mhmm, una penna non fa nulla. Però se arriva senza diario, non sai cosa fargli fare, eh-eh-eh. Certo che non ci siamo. Eh, no, non va bene.
No, eh certo, però nel sens eh, capito, ma è anche un po' più scomodo. Tu che mi dici? Il tuo lavoro è un po' più è più o meno stressante, o stressante in un altro modo?
Mah, è stressante sicuramente in un altro modo, perché io ho da fare co mhmm, tendenzialmente degli adulti. Poi magari sono molto, molto giovani ma sono già adulti, studiati, pronti per fare le loro attività. Io, mhmm, devo solamente un pochino organizzarli ma <clears throat> meno peggio del del previsto.
Mh. Okay. Mh-mh. Mh. Okay.
Quindi poi sono quasi tutti preparatissimi, quindi non no su quello
Quindi, comunque ti trovi in una situazione un po' più tranquilla. E invece lo stress della giornata come lo gestisci?
Sì rispetto ai bambini, sì.

Studio meglio di sera per qualche motivo, non ho idea di quale sia il motivo, però la mattina ho proprio il cervello spento, non perché io non riesca a svegliarmi, ma perché mi sveglio e non ho assolutamente voglia di fare nulla, uhm, e quindi faccio le cose un po' più pratiche, quindi un po' più manuali, nel senso: metti a posto, metti in ordine, sistema, fai. Poi il pomeriggio vado al lavoro e poi mi metto a studiare dal dal pomeriggio poi fino fino alla sera.
Mh. Eh ma è anche giusto rispettare quelli che sono i tuoi ritmi naturali diciamo, cioè se fosse una cosa che ti devi imporre, ehm, non sei obbligata, ma potendo scegliere sei riuscita a organizzarti il tempo come per te viene naturale organizzarlo, quindi è ottimo.
Mh-mh. Sì, perché boh, nel senso lo trovo più funzionale e comunque ti dicevo per l alleviare lo stress, ehm, le cose che faccio, no, sono sempre più brevi, tipo attività da mezz'ora, tipo una lunga serie, <chuckles> su lunga lista di hobby che mi piace fare, che però pratico per poco tempo al gior allora, 3.
Mh. Dimmene 3, <chuckles> 2. Ma no, sto sparando a caso, uno che ti viene in mente.
3. <chuckles> Ah okay, ehm, suonare il pianoforte
Bello.
ehm, però non so farlo, <chuckles> nel senso che nel senso che sto cercando di imparare piano, piano, sto imparando a leggere gli spartiti, quindi adesso so leggere li spartiti nel senso che so letteralmente leggerli. Mhmm, adesso con calma, ehm, proviamo, uhm, a passarlo su sullo strumento ehm, e
Ah. Solì così a caso. <chuckles> Ah. Beh, ottimo. Beh non è scon cioè non è che uno si inventa la mattina e dice: "Oggi suono il pianoforte," ci va uno studio di un certo tipo.
No, esatto, so che ci cioè, so che serve tantissimo tempo, quindi poi non ho nessuna fretta nel senso di imparare, lo faccio perché mi diverte. Quindi vado così tranquilla, mi faccio una mezz'oretta ogni tanto e mi rilassa tantissimo.
Ma assolutamente, è un hobby. Mh.
Questo poi disegnare sicuramente, quindi disegnare dipinge tutto ciò che dimmi dimmi.
Quindi sei tendenzialmente creativa.
Creativa poco, senza talento mi piace definirmi, nel senso che a me
Vabbè, quello è secondario.
che l no, perché la cosa che mi rilassa di più è il fatto che non ci siano aspettative su questa cosa, nel senso non c'è nessuno che cioè a un certo punto mi potrà dire: "Eh ma stai disegnando male!" Dico: "Sì, ma a me rilassa, cosa cosa me ne frega?" Va bene così.
Ma è il modo giusto di farlo. Cioè se dev'essere un hobby. Ah ma infatti non fai la pittrice o non fai la disegnatrice. Disegni per hobby per ingannare il te assolutamente.
No, esatto, e quindi son tranquilla. E anzi, quelle sono le cose che mi aiutano molto di più a rilassarmi, a stare tranquilla, a spegnere il cervello per un attimo.
Mh-mh.
Quindi tu dicevi soltanto, ehm, serie TV, copertina, ti bevi anche una tisana?
No vabbè quello <chuckles> quello è nelle serate proprio quelle tragiche, di una giornata terribile sì se no hobby più tranquilli, nel senso ma non lo so, proprio scaricare lo stress, un po' di attività fisica magari la faccio.
Ed okay, quando sei devastato, okay. Tipo? Okay, certo.
Se no, mah, leggo.
Quindi quello per te fa parte del tempo libero?

Ma allora d io non è che sia molto esperto, nel senso l'ho fatta un pochino con abbastanza regolarità, poi adesso di nuovo ho un po' smesso. Effettivamente se proprio non ti piace non ha senso accanirsi, nel senso che non è che va è è un'attività che può stuzzicarti così per provare un paio di volte, non te la sconsiglio anzi provala. Ci sono delle app
Okay. No, certo. Mh-mh. E tu dici ti aiutato comunque?
Ma sì eran c'erano dei periodi che ero un pochino con l'umore un po' sottotono così. C'ho provato non che dal giorno alla notte vedi sto boom e dici: "Ah il mio umore adesso è fantastico!," però se sei un po' stressata per rilassarti va bene, se hai un umore un pochino basso per rialzarlo va bene, male non fa diciamo così. Al mattino non fa niente, ma t'addormenti tu. <chuckles>
Okay. No, no, certo. Mh. No, certo, okay, ci sta. Beh, guarda, quello è l'ultimo dei p addormentarmi è l'ultimo dei miei problemi, è una cosa che posso fare veramente in ogni momento della giornata, quindi non ho questo problema fortunatamente.
Questo ottimo direi. <chuckles> Mh.
E niente, quindi tu durante la giornata tu durante la giornata nel senso fai qualcosa di specifico per cercare di non stressarti? Perché finora abbiamo parlato di cosa facciamo quando siamo già stressati, però per non stressarti durante la giornata?
Ma stavo pensando ad altro. Beh, mhmm, pause io ne faccio abbastanza, nel senso che se n ho possibilità nel senso che non è una giornata appunto pienissima, mi prendo i miei 10 minuti con calma, mi prendo un caffè, proprio leggerissimo. Poi se c'è modo di uscir fuori.
Okay. Mh-mh. Okay, quindi cioè nel senso cerchi di tenere la calma sostanzialmente.
Sì, sì, sempre. Cioè, mhmm, viverla con più serenità possibile. Abbiamo tutta la vita per essere stressati, non <chuckles> non serve peggiorarla, tu?
Mh-mh. Ci sta. Anche no, nel senso sì. No, sì, anch'io cerco sempre di anche con appunto il lavoro che faccio con i ragazzi, non m non mi agito praticamente mai, perché so che non ne vale la pena e non <snorts> non servirebbe a nient Quindi sì, sostanzialmente
Eh, esatto. Mh-mh. Eh, per questo serve una gran maturità. <chuckles>
Eh non è facile, però poi a un certo punto ci arrivi e dici: "Okay, sai che c'è, va bene così".
Eh!